देखिए आजकल ना, बहुत सारे ये ओटीटी ऐप्स और ये सब बहुत आ गया है नेटफ्लिक्स, प्राइम और इससे पहले तो सब थिएटर जाके पिक्चर देखते थे, पर अब कोई फ़िल्म आती है, तो ओटीटी पे आ ही जाती है तो लोग वहीं सोचते हैं, वहीं देख लेते हैं। तो अ, जैसे कि स्ट्रीमिंग ने सिनेमा के अनुभव को कैसे बदल दिया है? अ आपको क्या लगता है और ये भी बताइएगा कि सबसे बड़ा बदलाव आया क्या है मतलब ये फ़िल्म देखने का तरीका है या फिर जैसे कि किस तरीके का कॉन्टेंट अब हम देखना पसंद कर रहे हैं?
बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, पता है? देखो अ, ये ज़रूर हो गया है कि अब हम लोग मतलब मोबाइल पे या स्मार्ट टीवी पे और ऐसे कर-कर के देख ले हैं। लेकिन पता है, सब लोग वो ही चाहते हैं कि सिनेमा का एक्सपीरियंस मिले, सिनेमा का अनुभव मिले। जैसे जब हम लोग हॉल में जाते हैं ना देखने को, तो हमें वही अनुभव मिले क्योंकि देखो ना, आप अगर देखोगे कि वो क्या बोलते हैं, होम थिएटर करके चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है। आप अपने स्मार्ट टीवी पे भी जब देखते हो, तो आप सोचते हो अच्छे स्पीकर्स हों या बड़े-से-बड़ी स्क्रीन हो हमारी टीवी की, ताकि हम जो भी कंटेंट है, स्ट्रीमिंग में ही भले ही सही, लेकिन देख रहे हैं तो हमें सिनेमा का अनुभव मिले। तो देखो, ये ज़रूर हो गया है कि स्ट्रीमिंग आने से लोग है ना, वही अनुभव, जो वो सिनेमा हॉल में करते थे ना वो घर में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन देखो, अनुभव तो वैसे ही चाहिए ना उनको, उनका टेस्ट तो नहीं बदला है। ये बात अलग है कि कुछ लोग मजबूरी में आज भी मोबाइल में देख लेते हैं या छोटी स्क्रीन्स पे देख लेते हैं। उम, मतलब उनकी अगर टीवी का साइज़ छोटा है, तो वो उसमें ही देख लेंगे पर देखो अ, ज़्यादातर कोशिश लोग यही करते हैं कि सिनेमा वाली फीलिंग आए। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग अ, सिर्फ सिनेमा हॉल छूटने की वजह से या कह लीजिए कि ऑनलाइन ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से, वो अनुभव लेना नहीं चाहते या भूल गए हैं।
हुँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। देखिए, सही कह रहे हैं आप अ, इस चीज़ को तो मानते हैं कि कहीं न कहीं अ अ, सिनेमा का जो वो एक अनुभव है ना, वो अ, श लोग बनाना तो चाह रहे हैं घर पे होम थिएटर बनाके। पर कहीं न कहीं अ, वो जो फीलिंग आती है, जब हम एक थिएटर के अंदर बैठते हैं, अ, वो तालियाँ, वो भीड़ अ, वो शायद कभी जा नहीं सकती चाहे कितनी भी स्ट्रीमिंग वो आ जाएँ, ऐसा मानना है और सहमत भी हूँ आपसे इस चीज़ में। तो अ, देखिए ऐसा भी हुआ है क्या आपके साथ कि अब जैसे कि थिएटर में जब जाते थे अ, पहले तो देखिए काफ़ी ही जाते थे, तो अ, ज़्यादातर मसाला जो फ़िल्म हैं या फिर कमर्शियल फ़िल्में हैं, वो ज़्यादा हम देखते थे। पर अब अ, कॉन्टेंट बहुत अलग-अलग तरीके का आ रहा है, प्राइम पे बहुत छोटे-छोटे गाँव का कॉन्टेंट आ रहा है, सीरीज़ ऐसी बन-बन के आ रही हैं, तो कुछ बदलाव दिखा है आपको इसमें?
जी। हुँ। हाँ, देखिए वैसे तो हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये थिएटर में देखने लायक फ़िल्म है। जब तक उन्हें यह लगता नहीं है ना? कि ये है। मतलब भले उनका टेस्ट कैसा भी हो, चाहे उनको कह लीजिए कि सामाजिक फ़िल्में पसंद आती हों या उनको कोई ऐसे एनिमेशन मल्टीवर्स और इस तरह की फ़िल्में पसंद आती हों, एनिमेशन पसंद आती हों। जब तक उनको कंटेन्ट नहीं लगेगा न? कि ये देखने लायक है सिनेमा हॉल में, तब तक उनकी जेब से पैसा नहीं खर्च करवा सकते आप <laughs> कोई नहीं टिकट अगर उसको ये नहीं लगता कि वो सिनेमा हॉल में जाकर देखें। क्योंकि सबको पता है बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास, हम घर पे ही देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं, देखिए
हाँ, हाँ। <chuckles> सही बात है।
क्रेज़ होता है एक एक हमारी उम्र होती है जिसमें कह लीजिए कि हमें सिनेमा हॉल जाने का बड़ा क्रेज़ होता है। इसलिए नहीं कि कंटेन्ट अच्छा आ रहा है बस हमें क्रेज़ है कि हमें वहाँ देखना है उसमें। हाँ, उन लोगों की ज़रूर टाइट होती हैं क्योंकि उनके पास तो ख़ैर पॉकेट वाली पॉकेट खर्चा ही मिलता है उनको। तो उनके पास ये दिक्कत आ जाती है, लेकिन हाँ अगर उन लोगों को भर-भर के पैसे दे दिया जाए न तो वो लोग तो सिनेमा हॉल में ही बैठे रहेंगे। भले ही उसमें देखने लायक मूवी हो या नहीं हो। तो ये है ना क्रेज़ है दरअसल सिनेमा हॉल का। लेकिन स्ट्रीमिंग ने ना ये बना दिया है कि अ, दो लोग अ, या अपने ग्रुप के साथ आप घर पर पार्टी कर लीजिए, आप जहाँ फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ पार्टी कर लीजिए। है ना? आप मूवी नाइट कर लीजिए। आप घर पे ही आराम से जैसे चाहे, जो खा के क्योंकि आपके पॉकेट टाइट है तो सबसे बेस्ट विकल्प आपको ये लगता है कि नहीं यार फिर तो ऐसे ही कर लेते हैं।
बिल्कुल। वो तो है। बिल्कुल। देखिए, ये तो है कि अ, पॉकेट अगर टाइट है तो उसके लिए तो बढ़िया है स्ट्रीमिंग घर से करना और देखना और अ, पहले तो अ, बाहर जाते थे अब घर पे भी बुला के बढ़िया घर से कुछ भी देख सकते हैं और एक छोटी सी पार्टी भी कर सकते हैं आपने जैसे कहा अ, बढ़िया घर पर थोड़ा पॉपकॉर्न, कोल्डड्रिंक रख लो और एक अ, जैसे मूवी नाइट का आपने बताया वो भी बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में भी और अ, कम पैसों के साथ अच्छे मज़े हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अ, ऐसा भी अ, आपको लगा है क्या कि पहले ऐसा होता था ना कि अ, परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं पिक्चर देखने सिनेमा घर में या फिर दोस्तों के साथ अगर आउटिंग कर रहे हैं तो बोलते थे चल मूवी देखने चलते हैं, पर अ, अब वो देखने का तरीका काफ़ी बदल गया है तो उसके कुछ नकारात्मक पहलू आप बता सकते हैं?
हुँ। हुँ। देखिए, अगर तरीका बदला है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना? नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिनेमा हॉल जाने को मतलब जिस तरीके से हम लोगों के बीच में क्रेज़ रहा है सिनेमा हॉल जाने का, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है जो उसको बदल सकती है, आज भी अगर ऐसे कॉन्टेन्ट आ जाते हैं, जो लोगों को लगता है नहीं यार घर पे बैठ के कौन इसको बर्बाद करेगा यार, पहली बार देखनी है आपन वो बड़े वाले उसमें ही देखेंगे क्या साउंड होता है उसमें भी देखिए पीवीआर में ऐसा साउंड होता है, नहीं रे उधर चलेंगे सिनेपोलिस में ऐसा होता है, कितनी बारीकी से हम चीज़ों को देखते हैं। मतलब कहीं न कहीं अगर ये चीज़ बदली है तो कॉन्टेन्ट में बदलाव आया है इसलिए शायद रुझान या रुचि या कह लीजिए कि प्राथमिकताएँ लोगों की बदली हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसे अभी अवतार जैसी फ़िल्में, फिर से रिलीज़ हो जाए और दिखने लगे अ अ, थिएटर हॉल में, थिएटर में तो सब लोग टिकट बुक कर-कर के जाते हैं, है ना 2-2 महीने लगी रहती हैं, दो दो में भी जाते हैं। यहाँ तक कि मैं तो कहूँ कॉलेज बंक कर-कर के जाते हैं <laughs> और पहले भी देखिए ना सिनेमा हॉल में जब लोग जाते थे, तो वो तो पढ़ने निकले हैं ना घर से, तो यही बता के निकले हैं। भले ही वो फिर सिनेमा हॉल में पाए जाते हैं तो एक अलग बात होती है।
हुँ। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ, हाँ। <chuckles> सही बात है। वो तो है <chuckles> ये जो नटखट अ, जो हरकतें सभी सभी करते हैं कहीं न कहीं अपने कॉलेज के दिनों में। और सच में ये सिनेमा घर की जो अ, यादें हैं ना वो कहीं न कहीं काफ़ी रहती हैं, चाहे वो माता-पिता के साथ देखी हों, दोस्त के साथ देखी हों या अपने किसी प्रेमी के साथ देखी हों, वो तो यादें बर बरकरार रहती ही हैं। तो अ, देखिए जैसे स्ट्रीमिंग सेवाओं में ना आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि अम, अ, काफ़ी बिंज वॉचिंग का चलन चल गया है कि पूरी-पूरी रात ए एक सीज़न निपटा दिया एक सीरीज़ का और घंटों-घंटों तक देख रहे हैं। तो इसका आप बता सकती हैं आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? और इसका क्या असर पड़ता है ज़िंदगी पे?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। अरे, बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं क्या बताऊँ। ये मेरे साथ हुआ है और मुझे लगता है कि जिस समय की मैं बात कर रही हूँ ना, सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। सिर्फ़ मैं अकेली नहीं थी। जब कोरोना काल चल रहा था, हम लोग घर से निकल नहीं सकते थे। हम लोगों के पास सिर्फ़ एक सिर्फ़ मोबाइल ही था, जिसमें हम पता नहीं कहाँ-कहाँ का अ, कह लीजिए कि अ, ब सिनेमा कह लीजिए या फिर वेब सीरीज़ कह लीजिए। हम किस-किस देश का नहीं उठा के देख रहे थे, आप बता दो। लोगों को कोरिया ड्रामाज़ कैसे होते हैं। अ, लोगों को ये पता चल गया कि अ, अब वो टर्किश जो ड्रामाज़ होते हैं, वेब सीरीज़ होती हैं, वो कैसी होती हैं। फ़िल्में, चाइना की फ़िल्में, ये वो। मैं बताऊँ मैंने अमेरिकन एक वेब सीरीज़ जो है सुपरनैचुरल करके, मैंने उसको उसके इतनी सारी सीज़न हैं। 14 सीज़न हैं उसके। एक अ, सीज़न में 22 एपिसोड है और एक एपिसोड उसका 1 घंटे 15 मिनट का होता था।
<chuckles> सही बात है। अच्छा! अरे रे!
मैंने सोचो उसको पूरे 3 महीने में निपटा दिया। ऐसा कर सकता है कोई? <laughs>
<laughs> अगर गिनती लगाएँ तो काफ़ी घंटे हो गए।
जी, तो अब मैं पूरी रात-रात देखती थी और पता है मैं और मेरी बहन अ, जो मतलब मेरी बुआ की बेटी हैं, वो हम दोनों मिलकर देखते थे और पता है रात-भर हम लोग क्या करते थे, कभी रोटी पिज्जा बना रहे हैं, कभी सेंडविच बना रहे हैं, कभी गार्लिक ब्रेड बन रहा है रात को 3 बजे, कभी पुलाव बन रहा है। <laughs> हम लोग पूरे दिन देखा करते थे और पता चला शाम को 5 बजे सुबह 5 बजे, 6 बजे ऐसा लगता था नहीं यार, अब नहीं झेल रही, चल यार अ, क्युरीअस क्योंकि जिज्ञासा तो देखो बनी हुई है देखने की। चल यार 3 घंटे सोते हैं फिर अपन देखेंगे दोबारा, हैं? चल अपन ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, खाने की चीज़ें और देखना क्या है, कहाँ से शुरू करेंगे ये बस यही होता था पूरे दिन भर।
अरे वाह! <chuckles> बिल्कुल। सही बात है, देखिए होता है ऐसा और अ, कभी-कभी तो देखिए इसमें मजा भी आता है कि चलो एक बार में थोड़ा-सा देख लें, पर अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी आदत बन जाए ना तो लोगों का काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है और फिर वो सोचते हैं अरे हमने तो पूरा दिन इसी में निकाल दिया, छुट्टी एक मिली थी, इसी में निकाल दी, कुछ और तो किया ही नहीं, तो ये भी है दोनों ही पहलू होते हैं इसके। तो अ, देखिए ऐसा भी होता है ना कि जो ये सिरीज़ बनाई जाती हैं अ, वो ज़्यादातर बनाई ही ऐसे जाती हैं कि इंसान 1-2 एपिसोड देखे उसके बाद तीसरे पे, चौथे पे चलता चला जाए। अ, उसको बनाया ही, दर्शाया ही ऐसे जाता है तो अगर मैं फ़िल्मेकर्स की बात करूँ अ, तो अ, उनके लिहाज से आपको क्या लगता है? क्या मायने रखता है कि अम, अ, उनका जो कंटेन्ट जो वो बना रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुँचे या फिर बजट या फिर एक होता है ना क्रीऐटिवटी आज़ादी उन्हें मिल जाए दोनों चीज़ों में ही या फिर जो स्ट्रीमिंग में बना रहे हैं या फिर सिनेमा के लिए बना रहे हैं। तो अ, क्या फ़र्क आया है इसमें कुछ बता सकते हैं?
हुँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए अब है ना अ, आपने देखा होगा अब तो ये और भी ज़्यादा बदल गया है। अगर हम अ, 2020 जब को कोविड का समय चल रहा था, तब से बात करें तो अब कितना फ़र्क आ गया। पहले देखिए हम सिर्फ़ हर देश की अ, कह लीजिए कि वेब सीरीज़ देख रहे थे। जो टेलीविज़न अ, सीरियल होते थे उनके, वही उन्होंने वेब सीरीज़ के रूप में बना दिए थे ताकि पूरी जनता तक, कहीं की भी जनता हो, उन तक उनकी पहुँच बन सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे ओटीटी चैनल्स आ गए जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। है ना? हालाँकि उसपे कॉन्टेंट भी अच्छे मिल जाते थे। ऐसा नहीं है कि सारे ही वाहियात होते थे, देखने लायक नहीं होते थे, कुछ-कुछ तो बहुत ही अच्छे मिल जाते थे, तो वो भी देखने लगे लोग। मतलब कहीं न कहीं पहुँच में आसानी बनानी है कि कोई भी बस क्लिक करे, प्ले करे और वो देखने लगे। अब पता है क्या हो गया है? अब तो और भी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि अब आप देख लीजिए सोशल मीडिया उठाकर चाहे यूट्यूब हो। यूट्यूब तो खैर अ, पहले से भी है पर अब तो इंस्टाग्राम उसमें ऐसे शामिल हो गया है कि जो लोग पहुँच रखते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी कहानियाँ जो है ना दूसरों तक पहुँचे, वो अपने इंस्टाग्राम चैनल पर ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डेढ़-डेढ़ मिनट की रील में ही कहानी बनाए जा रहे हैं। फ़िल्म की तरह वेब सीरीज़ हाँ, मैंने अभी अ, हाल ही के दिनों में 4-5 मेकर्स को ऐसे देखा जो काफ़ी अच्छा कह लीजिए कि अभिनय भी कर रहे हैं, उसमें स्टोरी भी उन्हीं की है, स्क्रिप्ट भी पूरी उन्हीं की है। क्या पता किरदार भी वही निभा रहे हैं या अगर उनके दोस्त परिचित या कोई हैं। अरे! पूरा-पूरा ऐसे सिनेमैटिक पूरा अ, व्यू दे रहे हैं। अभी तो मैंने एक और चैनल देखा था, उसमें वो व्यक्ति का पूरा आप सेटअप देख लो। ऐसा लग रहा था हम किसी फ़िल्म की क्लिप काट के डाल दी है लेकिन मुझे पता चला कि नहीं ये इसका ओरिजिनल कॉन्टेंट है। मतलब सोचिए पूरा ज़माना ही चेंज़ हो गया अब तो।
हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा। क्या बात है। बिल्कुल, सही कह रही हैं देखिए, जैसे कि अभी आपने एक ये बहुत ही नई चीज़ बताई और काफ़ी चीज़ें अब बदल रही हैं अ, ये यूट्यूब के आने से, ओटीटी के आने से अब तो इंस्टाग्राम रील्स पे भी लोग अ, क्या कुछ नहीं बना रहे हैं। अ, तो बहुत ही दौर बदल रहा है और पता नहीं आगे तो देखिए और क्या-क्या बदलेगा, कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, आने वाले समय में, क्या स्ट्रीमिंग पूरी तरीके से सिनेमा घरों की जगह ले लेगी या ऐसा नहीं है?
हुँ। नहीं, ऐसा नहीं है मैं अभी भी बताऊँ, अग देखो मैं भी स्ट्रीमिंग लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी फिल्म आए ना जो मुझे सिनेमा हॉल में ही देखने देखना है। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको बड़े अ, स्क्रीन और कह लीजिए कि वो साउंड होता है जैसा कह लीजिए कि एक उ ऊर्जा होती है, एक वहाँ की वाइब होती है, जो आप सिनेमा हॉल में अ, कह लीजिए महसूस करते हैं लेकिन, वो आपके टेस्ट पर निर्भर करता है कि किस तरह की फिल्में आप सिनेमा हॉल में देखना पसंद करते हैं। मैं आज भी इंतज़ार करती हूँ कि एक फिल्म ऐसी आ जाए, जो मेरा मन करे कि हाँ, मैं वहाँ जाऊँ, टिकट खरीदूँ, वहाँ पर बैठ के बढ़िया, आराम से उसको मतलब कह लीजिए कि आनंद लूँ उसका। लेकिन ऐसी फिल्में ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ अब?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, ये तो है देखिए। अ, कहीं न कहीं ऐसी फिल्में आ नहीं रही और अ, जो फिल्में आ भी रही हैं, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर जो अब आ रही हैं, फेल हो रही हैं अब चाहे उसमें एक्टर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ऑडियंस भी काफ़ी समझदार हो गई है। अब किस तरीके के कंटेंट वो देखना चाहेगी और किस तरीके के कंटेंट को देखना नहीं चाहेगी। तो देखिए, एक और चीज़ पूछूँगी जैसे सिनेमा घर में ना, वो भी एक एक्सपी अनुभव होता है अ, थ्रीडी का और वो सब फोरडी, आईंमैक्स ये सब जो आ गए हैं आजकल। तो अम, अ, ये कहीं न कहीं घर पर नहीं बना सकते, आपको क्या लगता है?
हुँ। अभी देखो नहीं करा सकते, हम लोग बोल रहे हैं लेकिन जैसे कि मैंने कहा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे किसी ने सोचा था कि कोई कहानीकार अपने अ, सीरियल जैसी रील्स डालने लगेगा जिसमें आपको देखने में मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है स्ट्रीमिंग में ही हमें थ्रीडी का मज़ा भी आने लगे आगे जाके क्योंकि देखो तकनीक भी कितनी जल्दी-जल्दी विकसित हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये अब ठीक है, अभी नहीं है यह चीज़ लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन दूर है ये चीज़ भी अभी होने लगेगी। और अगर हम थ्रीडी की भी बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊँ, आप ये बताइए एक ना दौर आया था जिसमें हर कोई सब कुछ थ्रीडी में बना रहा था। बस वो दौर आया और चला गया जैसे अब कोई बनाना ही नहीं चाहता थ्रीडी में।
हुँ, हुँ। सही बात है। ये तो देखिए आप सही कह रही हैं कि अ अ, कहीं न कहीं आगे जाके अ, तकनीक पता नहीं कहाँ चली जाएगी और अभी जैसे आपने इंस्टाग्राम का एक उदाहरण दिया। आगे जाके पता नहीं कैसी-कैसी नई चीज़ें आ जाएँ, संसाधन आ जाएँ, जिससे कि लोग वैसा ही थ्रीडी, फोरडी वाला माहौल एकदम घर पे भी बना सकें। वैसे ही चश्मे, वैसा ही स्क्रीन, अ, वो भी समय अब ज़्यादा दूर नहीं लग रहा। देखिए आपने जितनी भी बातें बताई, जितना भी अपना अनुभव बताया, सुझाव भी दिए ना, सारे ही बहुत ही बढ़िया थे और मज़ा आ रहा था सुनने में, और बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि अ, हमारी बातचीत ज़रूर हो दोबारा। बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी।
<chuckles> ऐसा हु बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से मुझसे बातें करी। मुझे भी खुलकर बात करने का मौका दिया और आपने ध्यान से सुना भी। आपका भी बहुत धन्यवाद।